जैसा कि आपको बताऊँ कि छोटी-छोटी बातों पे ना मुझे काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है और ज़्यादातर जो मेरे काम से जुड़ी हुई बातें होती है ना, उसको लेकर ना मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ सा रहता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ और वो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो काम जो है सही तरीके से आता है या मैं उसे सही तरीके से कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ सोच-सोच कर ना अ, मेरा जो दिमाग है उसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव सा होता रहता है और काफ़ी ज़्यादा घबराहट होती है कि अभी से ही मुझे इतनी दिक्कत आ रही है इस काम को करने में, तो आगे चलकर ये काम जो है, मैं कैसे कर पाऊँगा? तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना ये चीज़ें सोच में डाल देती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से मैं जो है इनसे उभर नहीं पाता हूँ। तो मैं एक ऐसे ही सलाह चाहता हूँ ताकि इन सब चीज़ों से जो है मैं छुटकारा पा पाऊँ और ये जो मेरा पर पर्फेक्शनिज्म है, इसको मैं थोड़ा-सा ठीक भी कर पाऊँ।
जी, जी, जी मैं समझ पा रही हूँ कहीं न कहीं आपकी परेशानी और देखिए आप परेशान मत होइए, काफ़ी ये काफ़ी सामान्य परेशानी है और बहुत लोगों को कहीं न कहीं ये चीज़ होती ही है, कि उनको परफेक्शन की होड़ में ना वो समझ नहीं पाते कहीं न कहीं चीज़ें। अ, पर आप ना अ, मैं आपका जो भी समस्या है कहीं न कहीं उसके समाधान बता सकूँ या उ आपको कुछ सुझाव दे सकूँ, या सलाह दे सकूँ कहीं न कहीं, तो उससे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह की छोटी-छोटी बातों पर आप परफेक्शन जो परफेक्शनिज़्म होता है वो कहीं न कहीं आप ढूँढ़ते हो या फिर आपको लगता है कि होना चाहिए? जी।
अ, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि अ, मेरे काफ़ी ज़्यादा कुछ काम है, जो मतलब अ, मैं उन सबका एक तरीक़े से आप कह लीजिए कि मैं बॉस ही हूँ, तो अगर मैंने किसी को एक काम दिया है कि वो 4 बज के 10 मिनट पे पूरा होना चाहिए, अगर वो 4 बज के 10 ग्या 12-14 मिनट पे होता है, तो वो काम ना काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो डिले हो गया है और ऐसे ही मेरे साथ है। मान लीजिए अगर मुझे कोई काम आधे घंटे में करने को मिला है और उसे करने में 45 या 50 मिनट लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन हो गया है या बिल्कुल परफेक्ट तरीक़े से नहीं हो पाया है या अभी तक मैं उस चीज़ को करने में इतना माहिर नहीं हुआ हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि बाक़ी सब जो लोग हैं मेरे आजू-बाजू वो कर लेते हैं, लेकिन मैं ही क्यों नहीं कर पाता? एक तरीके से मतलब मुझे अपने ऊपर जो है एक सेल्फ डाउट सा आता है और जो काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है तनाव में डाल देता है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है फिर उस काम को करने में। और मानिए, अगर मुझे को कोई बीच में से कोई काम अधूरा दिया गया है और उसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो मतलब मेरी ही उसका है, मतलब मान लीजिए जो मेरी ही स्किल है, अगर मैं उसी काम को नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, कि जो मैंने सीखा अब तक वो बिल्कुल सही नहीं था या मतलब अभी मुझे और सीखने की ज़रूरत है, तो ये सब ख़्यालों में मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा डूबना पड़ जाता है और काफ़ी गहराइयों में मैं पहुँच जाता हूँ। जिस वजह से ना मुझे उस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है और बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो काम ही अधूरा रह जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है, कि ये जो बिल्कुल परफेक्ट करने का जो मेरा इरादा है, कहीं न कहीं मुझे आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा नुकसान ही ना दे या मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान ना करें।
उम, जी देखिए, मैं समझ पा रही हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हो कहीं न कहीं, पर देखिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए इस चीज़ से कहीं न कहीं, देखिए मैं आपकी पूर्णतः अ, मदद करने की कोशिश करूँगी। पर आप मुझे ये बताइए पहले कि ये कहाँ और कब-कब ज़्यादा बढ़ता है? जैसे आपको अ, घर के अ, घर पे ज़्यादा आपको लगता है कि मुझे ये जो परफेक्ट का कहीं न कहीं सो कॉल्ड परफेक्ट का आपको जो लगता है कि हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए कहीं न कहीं या फिर काम में या स्कूल में या फिर जो भी आप अ, काम कार्यस्थल में कहीं न कहीं, तो ये सब चीज़ें कब लगती कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं?
अ, जैसा कि मैं आपको बताऊँ ज़्यादातर तो ये मेरे साथ कॉलेज में ही होता है, अक्सर मैं कॉलेज के ही काम ज़्यादा करता हूँ। जैसे मान लीजिए अ, जैसे मैं इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पढ़ रहा हूँ और मुझे कुछ कोड-वोड लिखने के लिए दिया गया है और मेरे से पहले अगर किसी व्यक्ति ने लिख लिया तो मुझे हल्की-सी ईर्ष्या होती है, कि इसने मेरे से पहले क्यों लिख लिया? हालाँकि उस चीज़ में सबसे ज़्यादा माहिरियत अगर मुझे है और सबसे तेज़ अगर मैं ही करता हूँ, जैसे अ, ज़्यादातर तो मैं ही सबसे पहले करता हूँ। लेकिन वो जो तरीका होता है ना वो मुझे सही नहीं लगता, जैसे हमारे टीचर कुछ और सिखाते हैं, वही चीज़ जो है मैं थोड़ी ज़्यादा लंबी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी उस चीज़ में मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ या जो चीज़ हुई है मेरे द्वारा ये उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से सही में, असल में होनी चाहिए, बस ये मैंने कुछ जुगाड़ लगा के जो है उसका दूसरा तरीका जो है कर दिया है। अ, हालाँकि वो चल उस समय तो चल रही है आगे चले ना चले उसका कोई मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो ये सोचकर ना मुझे काफ़ी अजीब-सा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं हुआ है, मतलब मेरे हिसाब से परफेक्ट की ये परिभाषा है कि कोई भी चीज़ ऐसी मैं करूँ कि उसे किसी व्यक्ति को दोबारा ठीक करने की ज़रूरत ना पड़े या बस वो एक बार में ही हो जाए, वो मेरे हिसाब से परफेक्ट होता है। लेकिन ऐसा अब तक हो ही नहीं पाया है मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि ऐसा हो जाए हो जाए। लेकिन 100 बार प्रयास करने के ब बाद भी ना अब तक वो चीज़ मुझे हासिल नहीं हुई है तो बस मैं उसी के पीछे पड़ा रहता हूँ। अ, मेरा मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए यही लक्ष्य रहता है कि हाँ, बस जो मैंने कर दिया है उसके बाद उसे कोई चीज़ किसी को ठीक ना करनी पड़े या जो मैंने किसी को बता दिया है, वो कोई और व्यक्ति के से जाके ना पूछे वो व्यक्ति तो ये चीज़ मुझे ऐसी लगती है कि हाँ, मैं मतलब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहता हूँ उस चीज़ में।
उम, जी, जी, मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी कहीं न कहीं, और ये जो आप परफ़ेक्ट बनना चाहते हैं हर चीज़ में, कहीं न कहीं। देखिए, हालाँकि हर इंसान कहीं न कहीं कोशिश करता है कि वो परफ़ेक्ट ही बने, पर आप मुझे ना, ये बताइए उससे पहले कि आपने अब तक क्या-क्या तरीके ऐसे आज़माए हैं कि आपको लगता है कि, "मैं परफ़ेक्ट नहीं हूँ।" और वो आप परफ़ेक्ट करने की हमेशा कोशिश करते हो?
सच्ची मैं बताऊँ, मैंने काफ़ी तरीके आज़माए हैं। जैसे, मैं ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, वो दूसरों से नहीं सीखता, मैं मतलब खुद ही अ, गूगल से या यूट्यूब से खुद ही नॉलेज हासिल करता हूँ और मतलब उसकी बार-बार जो है, लगातार प्रैक्टिस करता हूँ प्रैक्टिस करता हूँ। अगर मुझे कोई लगता है कि दिक्कत है, तो फिर से मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ लेकिन हाँ, मैं किसी की मदद नहीं लेता, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही सीखूँ और खुद ही उस चीज़ में माहिरियत हासिल करूँ। और साथ ही साथ, मतलब अगर मैं कोई चीज़ कर रहा होता हूँ ना, तो मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों को या किसी को भी नहीं दिखाता हूँ, ना किसी से पूछता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ना किसी को बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अ, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल, अगर मेरे पे कोई चीज़ सौंपी जाए, तो वो चीज़ शुरू होने से अंत तक मैं ही करूँ और बिल्कुल अंत में जाके उस चीज़ का, जो है, नज़रिया दिखाऊँ कि वो कैसा हुआ है। लेकिन जब मैं दिखाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि वो कुछ इतना खास भी नहीं है अ, बाकी लोगों के हिसाब से भी मुझे लगता है कि वो इतना खास हो या ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो इतना खास नहीं होता है। तो यही जो दुविधा है, मुझे बार-बार परेशान करती है कि हाँ, इस चीज़ को और कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे बेहतर बनाया जाए। इसी चीज़ों में मैं उलझा रहता हूँ और बिल्कुल, जो मतलब नुक़्ते से नुक़्ता कहते हैं, वो मिलाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है मेरे द्वारा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल परफ़ेक्ट हो जाऊँ, या जो मैं चीज़ें करता हूँ, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट रहें और मतलब बाकी सारे लोगों को भी, जो है, वो परफ़ेक्ट लगे।
उम, जी, जी। मैं समझ पा रही हूँ कि और कहीं न कहीं मुझे लगता है हम सभी कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं। अ, पर हम अ, कहीं न कहीं अ अपना अपना जो भी कहीं न कहीं जो डिसिजन होता है ना वो किसी पे थोप नहीं सकते पर उससे पहले ना आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है ना जो सोने, खाने-पीने का में कैसा असर डालती है? जो परफ़ेक्ट अ, करने की होड़ में जो रहता है ना? कि हर कुछ परफ़ेक्ट हो कहीं न कहीं, तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको कैसा असर डालती है कहीं न कहीं?
अ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल अ, एक तरीके से जो कहते हैं कि साधारण जीवन जिऊँ मतलब बिल्कुल जो परफ़ेक्ट ज़िंदगी होती है मैं उसे जीने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। जैसे हर छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, कि अगर एक अ, आदमी को 2500 कैलोरी खानी चाहिए एक टाइम पे तो मैं उतना ही मतलब खाना खाता हूँ और उतना ही पानी पीता हूँ लगभग 2 से ढाई लीटर ही पानी मैं पीता हूँ। तो मैं हर चीज़ को बिल्कुल मतलब मैं चाहता हूँ कि हर जो छोटी से छोटी चीज़ है मेरी वो समय अनुसार हो और जो बाकी व जो मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी हो ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि अपना जो जीवन है अ, लेके छोटी-सी चीज़ लेके बड़ी चीज़ जो है उसे बिल्कुल परफ़ेक्ट मतलब कर दूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है घर पे बहुत बार ऐसा होता है जैसे अगर मान लीजिये मैंने दोपहर में चावल खा लिया और मुझे रात में रोटी ही खानी है, तो वो चीज़ मतलब होता है कि अ, कि कैलोरीज़ जो है मेरी उतनी ही आनी चाहिए। ऐसा हो नहीं पाता है बहुत बार कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है। तो ये चीज़ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं वो चीज़ छोड़ ही देता हूँ, तो ऐसा भी हो जाता है बहुत बार। तो इन सब चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा उलझनों में पड़ जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं इतना मुझे ना सताएँ।
उम, जी, जी। मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी और देखिए आप उम, पूरी तरह से बेफ़िकर रहिए कहीं न कहीं, मैं पूर्णतः कोशिश करुँगी और प्रयास करुँगी कि आपकी जो भी परेशानी है और जो भी समस्या है कहीं न कहीं उसका समाधान अ, कहीं न कहीं आपको बता सकूँ। पहले तो मुझे लगता है ना कि आपको छोटे और सुलभ लक्ष्य कहीं न कहीं अ, उम, स्वीकारने चाहिए। देखिए मुझे लगता है ना कि आपको पहले तो फ़र्क करना आना चाहिए कि क्या परफ़ेक्ट होता है और क्या पर्याप्त होता है? कई बार हम परफ़ेक्ट की होड़ में ना अ, कुछ अच्छा करने अ, भी चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता कहीं न कहीं या फिर वो इंसान ना संतुष्ट ही नहीं हो पाता है किसी औ अ, किसी भी चीज़ से कहीं न कहीं। तो पहले अब तो पर्याप्त चीज़ अच्छा मानिए कहीं न कहीं कि हाँ, जो भी आपको मिल रहा है या जो भी चीज़ आपके पास है वो पर्याप्त है। उसको स्वीकार करना आना चाहिए इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में जो द अ, दबाव बनता है ना कि मैं परफ़ेक्ट नहीं हूँ मैं परफ़ेक्ट नहीं हूँ यही चीज़ परफ़ेक्ट नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं हो रही कहीं न कहीं। उसका दवाब थोड़ा कम होगा क्योंकि हर काम ना दबाव से नहीं होता कहीं न कहीं। और आप ये भी मानिए कि आप कामों का प्राथमिकता दीजिए। आपको एक समय सीमा बनानी चाहिए और परिशुद्धता लानी चाहिए अपनी सीमाएँ तय रखिए कि क्या-क्या मुझे क किस समय करना है? और क्यों करना है कहीं न कहीं? जैसे आपने कहा कि अ, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो अ, देखिए हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ होती ही होती है कहीं न कहीं, हम य रोबोट नहीं है कि हम अ, समझ सके कि नहीं हम तो एकदम परफ़ेक्ट ही होंगे कहीं न कहीं। क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं कहीं न कहीं तो आपको ये समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर 30 मिनट का समय दिया जाएँ तो अ, 30 मिनट में ही एक्सजेक्टली हो जाएँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा होता या चीजें नहीं हो अ, जैसा हम सोचते हैं वैसी नहीं होती कहीं न कहीं। तो आपको एक समझना चाहिए आपको प्राथमिकताएँ समझनी चाहिए कि आपका कौन-सा काम है बेहद ज़रूरी है और कौन-सा स काम में थोड़ा समय लग सकता है तो उसमें अपने को ना स्वीकारना चाहिए कि हाँ म मुझे मेरी में इतनी कमी है। थोड़ा आगे मैं अ, कोशिश करूँगा तो आगे बढ़ जाऊँगा कहीं न कहीं। फिर देखिए जो इससे क्या होता है ना कि जब आप परफ़ेक्ट अ, बहुत ब बनने की कोशिश करते हो मुझे लगता है। तो ना एक साधारण तौर पे मुझे लगता है ना कि एक तनाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रहता है तो मुझे लगता है कि ना आपको अ, तनाव घटाने की कुछ तकनीकें अपनानी चाहि चाहिए। जब आपको ऐसा लगे अ, कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा हूँ क्योंकि तनाव से कहीं न कहीं गुस्सा आता है मुझे लगता है और घबराहट महसूस होती है जैसा आपने बताया कहीं न कहीं, कि हर कुछ परफ़ेक्ट होना चाहिए। तो उससे क्या होगा ना अ, कुछ-कुछ अ, चीज़ें अपना सकते हो जिससे कहीं न कहीं आपको अच्छा महसूस हो सकता है। जब आपको लगे ऐसा तो आप अपना ध्यान भटका सकते हो, आप कोई ब्रेक ले सकते हो थोड़ा कहीं अ, बाहर टहल लिया या कुछ ऐसा कर लिया कहीं न कहीं। तो अगर जब ध्यान भटकाओगे ना तो ये-ये थोड़ी-सी जो चीज़ें हैं जो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा होता है, घबराहट होती है कहीं न कहीं वो चीज़ें थोड़ी ना कहीं न कहीं कम हो जाएगी। फिर बहुत जब ज़्यादा जब आप चिंता करते हो इन सब चीज़ों का कि मुझसे कहीं न कहीं परफ़ेक्ट काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं परफेक्शनिज़्म के अ, तरीके से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ कहीं न कहीं। तो मुझे लगता है कि जब आपको ऐसा बहुत ज़्यादा लगने लग जाएँ कि ये बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं मेरे करियर को लेकर के या बहुत आप चिड़चिड़े हो जा रहे हो तो बहुत बाधा बन जा रहा है आपके करियर में। तो मुझे लगता है कि आपको ना किसी भरोसेमंद इंसान से या किसी पेशेवर इंसान से कहीं न कहीं आपको ये सारी चीज़ें अ, व्यक्त करने की जरूरत है और आपको कुछ ना कुछ सलाह लेने की जरूरत है और आप ऐसा कीजिए कहीं न कहीं। और मुझे लगता है कि मैंने जो भी आपको ये समस्याएंँ बताई अ, समस्याओं का समाधान बताया वो आप ज़रूर करेंगे और आपको निजात मिलेगा कहीं न कहीं इससे।
हुँ। बिल्कुल, मैं आपकी दी गई सलाह का ज़रूर उपयोग करूँगा। आपकी इस सलाह के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
अ, जी मि आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।